あ、え、1枚、え、ちょっと待って、ちょっと今混乱しちゃってますけど、あの、要は、例えばじゃあ、4にしましょうか。で、よんでハートスペード、で、44のハートがババって決めるじゃないですか。
あ、はい。 はい、うん。 あ、でもこれは、誰かが抜いて隠したままなので、これは何の数字か、うん。これ抜きますよね、こうババを選ぶ人がピュッと。そうなんです。でも、これを、みんなにこれがババですよって見せなければ
あ、抜いて隠したまま。はい。 じゃ、3枚になっちゃうんですかね。
どれがババかっていうのを分からないままゲームが進行していくんですよ。うん。
<laughs> ああ、なるほど。はいはいはい。
ね、で、まあ、何でもいいからとにかく、その数字が、まあ、あの、どんどんどんどん、こう、2枚持って、こう、ペアを作った人は、どんどん捨てていきますよね。そうするとうん。
ああ、そっかそっか。じゃあ、ななんていうかその引くっていうんじゃなくて、ただ1枚足りてない状態でスタートして、しかもその最初に、ま、カードを、ま、適当に、ま、伏せて、いちまい抜くってことです？
うん。 うん。 そそうなんです。うん。うん。 うん。 はい。 そうですそうです。そうですそうです。うん。
ああ、なるほど。
それをすると、なんかこう、ババ、うこのジョーカーが来たから、わあ、みたいな、うーん、リアクションがない代わりに、いつまで経ってもほんとにそうなんです。
もう無いですよね。<laughs> ひたすらひたすら抜く感じですよね。
そうなんです。で、最後の1枚は、ほんとにほんとに最後1枚手元に残った人が、あ、この片割れがババだったんだっていう。だから、分かんないんですよね。こう、なんて言うんでしょううん。
あ、そ、分かんないですよね。なんか思ったのは、駆け引き全く無くないですか。それだと。分かんないので。
うん。 いや、うそうなんですよ。だからババだったらジョーカージョーカーだと分かるんですよね。あ、来た、来た、来た。これ絶対相手に渡したいんだ。でも、それが出来ない、ちょっと不気味な <laughs> ババ抜きっていうかそうです。そうです。でも、あ、ま、不運なことに最後1枚それを掴んだ人は、まあ、ね、こう負けてしまうんですけど、その、あ、これババなだ、絶対こ絶対これ、絶対相手に渡して自分で上がりたいみたいなことが出来ない。うん。
<laughs> 無いっすよね。<laughs> <laughs> ひたすらはい。 要はひたすら順番でこう抜いていくっていうことですよね。 はい。 ああ、なるほど。 ま、出来ないっすよね。あの、何か分からないから。なるほど。も、う運だ運でしかないっていうかその
そうなんです。か、こう、そうなんです。こういうそうなんです。運なんです。誰も知らない。うん。ま、こういう
<laughs> 心理的駆け引きが全く無い状態で、ひたすら抜いてってってことですよね。もう運もう運100％の
無いんです。 無いんです。だから そうなんです。だからちょっと同じ遊びなのに、こう、人のリアクションも、自分の、うん、こう作戦も変わっていくというんですかね。うん。
ええ。